Хочу с тобой поделиться, что в последнее время з особенно в последнее время, замечаю, что как будто бы <chuckles> внутренний критик мой начинает, а, брать верх надо мной и иногда мешает мне как бы действовать и быть вообще увереннее в своих шагах. А, ну вот, с например, чтобы <smacks lips> тебе конкретнее об объяснить ситуацию: я, а, работаю в творческой сфере, в сфере креатива, работаю много с видео и не только. А, и в том числе, например, сейчас хочу- всё время хочу- начать делать с свой там блог.
Так. Интересно.
Но всё время, пока я, например, даже делаю видео, когда я работаю над каким-то проектом, я почти всегда во время работы не уверен в том, что я делаю. Знаешь, возникает как будто бы, м, то ли синдром самозванца, что я что-то плохое делаю. А, ну, то есть что это будет некачественно, не так хорошо, хотя я всегда стремлюсь вот к какому-то такому перфекционизму, чтобы придраться, э, не было к чему. И в итоге я там доделал какое-то видео, оно готово. Я получаю положительный отзыв потом. И только потом мне становится легче, но я понимаю, что на протяжении все всей этой работы над этим видео я постоянно себя критиковал, не был в себе увереннее. И только когда я какое-то одобрение получил, я тогда немножечко успокоился. Ну вот, и также я упомянул про видео. Я, например, хочу, м, делать уже контент для себя лично. Да, что получается, как сапожник без сапог, а, и как-то начинать монетизировать свой аккаунт. Но, я когда делаю для себя, у меня ещё больше этот внутренний критик включается. Я начинаю себя как-то всячески останавливать. А, и в общем, я понимаю, что, ну, по сути, это меня просто сдерживает на самом деле. И, ам, не знаю, уже как будто бы не хватает вот этой молодецкой наглости <chuckles> и уверенности. А, и, не знаю, и внутренний критик всё больше и больше становится во мне. Хотел бы, во-первых, выговориться тебе. А во-вторых, не знаю, может, мы в ходе нашего разговора смогли бы с тобой, м, какие-то советы найти для меня.
Понимаю тебя. Да, конечно, я прямо, ну, буду рада тебя выслушать и помочь, может быть, какие-то советы себе дать. А, твои переживания м мне понятны, а, вот, и я вижу, что, ну, действительно ты как бы переживаешь по этому поводу и хочешь как бы решить эту проблему, как-то, ам, э, найти решение, чтоб как-то н уметь, а, б а, а, ну, уметь владеть этой ситуацией, как бы, чтобы у тебя дальше твои проекты из-за этого не останавливались. Как я правильно поняла, ты снимаешь видео?
Мгм. Да. Да, ну, я не снимаю, я не оператор, я, сейчас я больше редактирую видео, ну то есть я и монтирую видео, иногда выступаю редактором, там, какими-то проектами большими, когда именно что надо убрать в видео, что надо добавить. Ну, как такой, м, режиссёр постпродакшна, когда уже видео надо обработать в конце. Вот, ну, иногда, э, надо просто создать идею и тоже от создания идеи до потом до монтажа. Но я не оператор, нет, я не снимаю видео, но работаю над видео.
Я поняла. Спасибо за уточнение, потому что у тебя такая очень интересная работа и очень достаточно кропотливая, потому что от твоей работы зависит именно та картинка, которую, а, которую увидит уже зритель непосредственно, потому что можно снять, и от монтажа очень много зависит, ка как ты его преподнесешь. Можно одно и то же видео с разных сторон, правильно, преподнести?
Абсолютно, абсолютно, да, и ты права, и это ещё очень кропотливая работа, когда ты иногда над долями секунды просто сидишь и пытаешься всё подчистить до идеального вида.
Понимаю. И знаешь, твоё вот это вот качество, что ты вот действительно так вот тв твой подход, а, к твоей работе, что ты даже так ответственно относишься, что ты, знаешь, и пытаешься до практически идеала д довести свою работу. Оно действительно похвально, это здорово. Это, ну, не всем дано, это, к я тебе могу сказать. Это прямо замечательно. <swallows> Скажи, ты вот всегда такой был кропотливый, что так вот, знаешь, ко всему относился, или это с временем со временем тебе пришло?
А, не знаю. Ты знаешь, мне кажется, всегда, потому что в школе, может быть, я не был хотя нет, я б а, был, наверно, в старших классах. Когда я был ребёнком, я был жутким разгильдяем, а, но когда я был стал подростком, знаешь, наоборот, дети в подростковый возраст немного сходят с ума, а у меня наоборот было. Я, как как бы, стал, как бы, сильно осознаннее, м, заинтересовался учёбой и, вообще, захотел какие-то, а, какие-то поставил перед собой цели. И в целом всегда, м, там, и в моей семье мне говорят, что вот если я за что-то взялся, то я сделаю это супер. И, но я в ходе процесса при этом очень переживаю зачастую, но особенно, что касается работы, конечно, когда денежные отношения. А, вот, иногда мне из-за этого сложно, знаешь, из-за своего перфекционизма приступить к кому к чему-то даже, потому что я знаю, что вот если я щас сяду, то я
Молодец.
а, просто уйду с головой в эту работу, и я по-другому не смогу. И и, как бы, зная, ка какой груз меня ждёт впереди, иногда мне даже сложно начать. Начинается прокрастинация, я буду откладывать до последнего момент момента, чтобы потом, а, всё бу нагнать и, вот, в общем, делать без сна и без отдыха.
Ну, похвально то, что ты, знаешь, вот ты пришёл к этому, потому что ты говоришь, ты был таким разгильдяем в детстве, да, сначала, а потом ты, п я так по понимаю, ты вот, а, как бы пришёл к тому, что действительно нужно всё, если делаешь, то делаешь прямо очень хорошо. А, быть перфекционистом- это, конечно, с одной стороны, прямо очень заме з здорово, это круто на самом деле- добиваться, знаешь, хорошего качества, но я вижу, что оно тебе, с другой стороны, очень сильно и мешает. И начать дело, и в то же время закончить его- это тоже проблема, потому что ты и боишься начать, что боишься, что оно не получится настолько хорошо, как ты вот, а, желаешь. И в то же время во время работы я вижу, что ты тоже, у тебя получается какой-то момент, что ты к можешь опустить руки, да, в какой-то момент?
Мгм. Да. Мгм. Ну да, ну, как бы нет, ну, ко конечно, если я уже взял какую-то цель, то я до конца её доделаю, но я могу, да, как бы, а, в какую-то апатию немного скатываться во время работы, потому что: "Ой, я не так делаю". "Ой, я, а, не то делаю". И мне это вообще всё надоело. Ну, то есть такое бывает, да, я, конечно, доделаю, м, но вот как будто бы, знаешь, вот этот вектор к э, какому-то перфекционизму, он иногда изматывает просто тебя своим присутствием, и как-то ты быстрее выгораешь с ним.
Ясно, мне, с ну, как бы очень обидно слышать, что, как бы, это тебе мешает. Ну смотри, я так думаю, что у тебя было много работ, которые ты сдавал уже, и вот мне интересно, а как их оценивали, вот, в целом. Какая какую оценку ты получал в итоге?
Ну, э, зачастую хорошую. Ну, то есть я знаю, ну, то есть поэтому, не знаю, мне как-то важно, а, сделать так хорошо, чтобы в конце получить хорошо, хотя пока я ещё не получил что-то, я могу, а, бояться, волноваться. Но иногда, конечно, когда я монтирую видео, это, м, бывают проекты, когда ты получаешь кучу правок, и это меня может выбить из какого-то равновесия, и я уже не хочу ничего делать. Но потом я собираюсь, сделаю всё по правкам, и когда я уже получу, ну ну, такую реакцию, похвальную, я такой думаю: "Окей, ладно, не зря я это переделывал". Но зачастую хорошую, потому что я работал и в большой компании, в международном издательском доме, где было очень много работы, и это просто был нон-стоп. Ну, и несмотря на это, как бы, в конце я получил очень хороший отзыв от об этой компании, наверно, это чт о чём-то говорит. Но, с другой стороны, вот немножечко <chuckles> всё равно сомнения берут верх надо мной.
Молодец. Ну, смотри, ты сказал, что в целом твои работы приносят успех, как бы, с п с а, всем они нравятся. Но тебя расстраивает тот момент, когда в течение работы бывают какие-то правки.
Это да, это меня расстраивает.
А, вот, да, а Да, вот правки, а, со стороны знающих людей или же, ну, люди, которые не очень хорошо разбираются в этом?
Ну, в основном, со сторон ну как, в основном это правки там, знаешь, от клиентов. И конечно, а, клиент может не знать какую-то техническую сторону, и иногда, конечно, правки бывают очень абсурдными. И я тогда пытаюсь объяснить, что, ну, это как бы ничего там не изменит, или сделает хуже. Иногда клиенты прислушиваются, иногда нет. Иногда ты делаешь вид, что ты даже внёс эту правку, а клиент может вообще не понять, что ничего не изменилось, ему просто важно что-то написать.
Понятно. Интересно. Хорошо, давай подойдем тогда с такой стороны. Как ты думаешь, а клиент, как говорят, всегда прав, правильно? Даже, может быть, если не прав, но это н это заказчик, к которому нужно прислушиваться. Как ты смотришь на том, чтобы просто, а, н э, идти, с а, с клиентом на контакт? Одно то, что ты вот просто говоришь: "Здравствуйте, я готов вас выслушать и мне интересно знать ваше мнение",- это уже открывает практически все двери тебе. Это значит, что ты уже и пока ты еще ничего не сделал, но, по крайней мере, им кажется, что ты открыт, и что ты готов вот всё сделать, как они хотят.
Ага. Мгм.
И начинать сначала, вот с с с открытия. Я понимаю, ты, как профессионал, видишь, может быть, с одной стороны, а теперь попробуй просто, а, научиться открывать двери именно к, э, клиентам. И у попробовать просто дать им высказаться. Когда человек в высказывается- это уже наполовину решение всех твоих проблем. А другое, потом потихонечку сказать: "Я с вами согласен, я вас понимаю". И потихонечку приводить аргументы именно в твою сторону, понимаешь? Потому что ты сам говоришь: "Иногда я не делал поправки, они даже не замечают". Но тебе самое главное найти именно этот контакт с ними. Как только находишь этот контакт, они им кажется, что вот всё именно так, как они хотят, понимаешь? Потому что иногда какие-то детали, ну, они с с э, с их стороны могут не понять. Как ты думаешь, если ты будешь именно вот в этом ключе вот относиться к этим поправкам, будет ли тебе легче работать?
Мгм. Мгм. Я думаю, да. Ты знаешь, если честно, я пытаюсь, потому что я сам был не раз со стороны человека, который вносит эти правки, потому что я, к славе, я не только монтирую, иногда редактирую видео. И мне тоже надо отделу монтажа передать мои правки, и тут мой перфекционизм тоже не дремлет, и я могу выкатить правок очень много. И поэтому я как бы знаю обе стороны и пытаюсь поэтому вот с этим знанием, да, д вести диалог и очень бережно, <clicks tongue> а, быть в этой ситуации. Но я попробую, попробую сказа сделать, как ты сказала. Спасибо за этот совет. Думаю, он мне поможет.
<chuckles> Отлично. Я уверена, что у тя всё получится. Самое главное- не опускай руки. Я ве